Então, eu trabalho neste momento, eu tô presencial, mas, eh, eu posso tentar conversar com com a minha chefia e voltar a ser híbrido, porque até 6 meses atrás eu era híbrido, mas como agora, eh, entramos numa numa rotina muito forte de trabalho, eu tô precisando vir todos os dias.
Uhum. Entendi. E aí você não consegue fazer essas pausas porque você tem ali o chefe. Mas, o seu chefe, ele não faz pausas?
Ele faz. Só que, eh, eu não consigo ficar acompanhando ele assim de perto, porque ele fica num outro setor, vendo a nossa equipe trabalhando. E e aí quando alguém da e nossa equipe se ausenta pra alguma coisa, ele tá ali de perto. Aí e sempre pergunta: “Aí, o relatório?", "Ó, tá com um prazo apertado”. E como eu sou subordinado, eu também não posso ficar falando muito. Então, como eu tô sobre
Ah. Entendi. Uhum. Hum. Entendi. É, fica numa situação difícil, né, de você, eh, falar para o seu chefe, né, que: “Olha, mas eu tenho minha pausa agora”. Eu entendo, é difícil mesmo.
Muito. Exatamente. Exato. Exatamente. Eu tô sobrecarregado, com muito trabalho, e e aí eu fico com medo, sabe, de ter uma pausa e chegar e ficar devendo algum trabalho, ou não entregar o relatório no prazo que que ele me pediu.
Uhum. Uhum.